Eh, pernah nggak kamu ikutan tren mesti gak sreg? Eee, kenapa? Misal di media platform apa gitu?
Ah, oke wah ini, topiknya cukup menarik ya pertanyaan kamu, aku pernah nih di media sosial, di TikTok ya, aku kan cukup aktif di sana tuh, aku tuh konten aku yang aku hasilkan itu, biasanya di, eee, apa ya vlog jalan-jalan gitu lah, ataupun konten seru-seruan saat jalan-jalan, nah cuman karena kebutuhan exposure dan juga, peningkatan penonton ya aku tuh kadang suka ikut-ikutan tren, contohnya kayak, velocity terus juga joget-joget, atau pernah tuh ikutan konten a day in my life atau get ready with me atau get unready with me, itu tuh aku pernah cobain konten-konten tersebut ya, cuman ternyata gak semua konten itu, eee, cocok di aku, aku ngerasa kayak, "Ih, nggak pantas banget deh s aku bikin konten seperti itu," gitu, misalnya lah tren, eee, sebut saja tren get ready with me gitu kan kan kalau get ready with me— nah gini nih, kalau get ready with me itu kan trennya di mana, orang-orang itu bersiap— eee, bersiap-siap untuk, berangkat ataupun keluar rumah ya entah untuk, eee, pergi atau berangkat kerja atau jalan-jalan gitu kan.
Oh iya. Mmm. Oke, kayak gimana tuh?
Nah biasanya mereka itu, eee, melakukan persiapan dari mulai pemilihan baju, terus juga mandi terus juga, eee, makeup kalau yang cewek gitu kalau cowok mungkin, eee, styling rambut atau pemilihan aksesoris, eee, di pakaiannya gitu kan. Nah setelah aku coba aku ngerasa kayak, "Eh, ini aku terlalu, eee, memberikan exposure yang terbuka deh terhadap kehidupanku," gitu kan terhadap, gaya seleraku sampai aku harus, eee, ya mungkin bisa dibilang, eee, bukannya jadi diri sendirilah gitu, hanya demi memenuhi, eee, pakaian yang bagus, eee, merek-merek yang necis gitu kan, itu tuh aku ngerasa nggak nggak deh kayaknya aku nggak cocok di tren ini, itu pernah sih.
Mhm, terus? Mmm, oke, jadi kayak merasa ini ya, terlalu, terbuka gitu jadinya kehidupannya gitu ya ke orang.
Ah, iya gitu, aku nggak suka.
Gak suka gitu tapi waktu itu gimana, eee, respon para penonton waktu itu?
Nah waktu itu, eee, sepi ya kontennya, aduh jadi malu deh, sepi iya nggak ada yang nonton ternyata memang penontonku tuh sudah ter-setting memiliki minat ataupun hobi di ini sih di apa, di konten jalan-jalan ataupun travelling gitu. Paling kalau, misalnya aku mau mepet-mepet get ready wimi with me itu cenderung kayak, eee, ini aku siapin, barang-barang ini tanpa menimbul tanpa memunculkan bagian, eee, tubuhku ataupun wajahku secara blak-blakan gitu.
Sepi. Oh gitu.
Ya udah ter de kayak sudah apa ya dipakailah, eee, outfit-nya hari itu gitu.
Oh gitu, langsung kayak udah siap gitu ya siap, get ready with me udah langsung tinggal si, eee, pakai pakaian dan langsung berangkat gitu, oke. Tapi tadi menarik tuh, eee, dari mana tahu kalau misalnya si, viewers dan, eee, penonton kamu tuh lebih kayak, eee, orang-orang yang suka lihat orang-orang yang travelling atau mungkin jalan-jalan?
Iya betul. Mhm, itu akul
Ada cara tertentu nggak ya biar tahu biar kayak gitu?
Ada kalau misalnya di di titit di TikTok itu ada, eee, platform lain lah, pihak ketiga nih, untuk menyajikan, auta nggak deh nggak nggak pihak ketiga, maaf, di TikTok studio tuh ada platform kayak semacam, eee, demografi data gitu loh, jadi bisa dilihat penontonnya pria berapa banyak, wanita berapa banyak, terus target usianya ada berapa aja itu terlihat kalau di TikTok ya, terus kalau misalnya dari wilayahnya kelihatan daerah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur gitu kelihatan kalau di TikTok studio ya, jadi aku pake TikTok studio, nah dari situ aku bisa, ngelacak nih, oh ternyata penonton aku tuh lebih banyak, eee, konten di video yang jalan-jalan ketimbang, kayak get ready with me gitu.
Mhm. Oh itu ada ya kelihatan di si TikTok Studio itu ya?
Ada, iya betul.
Mmm, gitu, langsung kayak— ada kayak saran-saran itu lebih baik kamu, pakai, eee, video s tren seperti ini itu biar lebih banyak viewer gitu, engagement gitu ya?
Ah iya, aku juga sempat tuh ikutin rekomendasi dari platformnya ya tapi lep lakukan dan aku ikutin gitu ya kayak dari pemilihan lagu, dari, eee, apa konsep videonya gitu ya. Jadi ngerasa nggak sreg aja gitu malah jatuhnya nih teman-teman aku tuh, yang dekat ya malah ngehujat kayak, "Eh, ngapain sih kamu bikin video kayak gini? Alay." Gitu kan, <chuckles> FOMO banget gitu.
Mmm. Mhm. <chuckles> Oke, jadi kayak nggak nggak kayak diri kamu sendiri gitu ya?
Iya karena mereka juga kaget lihat kontenku yang, ya bisa dibilang velocity atau jedag-jedug gitu ya.
Oke, padahal tuh kayak lagi kayak pingin panjat sosial gitu, kayak pingin nyari followers viewers gitu?
Iya betul.
Oke.
Jadi kalau misal ngikutin tren di sosial media tuh ya, dari segi suara, eee, musiknya gitu atau dari segi konsep videonya itu biasanya meningkatkan viewers sih, memang gak begitu signifikan, tapi bakal ada peluang di mana logaritma itu, eee, logaritma video aku gitu ya lebih munculnya lebih banyak itu ada kemungkinan gitu, tapi gak selalu makannya ini aku ngerasa kayaknya gak perlu ikut-ikutan tren deh.
Mhm. Ya. Mmm, tapi pernah enggak sih kayak untuk itu kamu ikutan tren ya, tren lagi viral dan banyak, eee, banyak yang lagi ngikutin gitu, terus ternyata video yang kamu ikutin yang, video konten viral yang lagi tren tuh, yang kamu ikutin, kamu bikin jadi konten kamu sendiri tuh, eee, ternyata banyak yang nonton?
Eee, pernah, aku waktu itu bikin video, eee, apa ya, bisa dibilang kayak, konsep videonya itu comedy show gitu kan, di mana ada kejadian lucu tapi akhirnya tuh dibikin gantung, nanti diselipkan atau disisipkan scene ini, eee, tulisan "we'll be back again" gitu kan, itu konsepnya video jenaka gitu kan, nah aku waktu itu, eee, bikin itu di Instagram, itu rame banget yang nonton, bahkan yang sharing-nya aja udah hampir ke 70.000 waktu itu. Mhm, tapi kalau dibagikan di TikTok, ternyata dikit banget penontonnya, jadi kayak heeh, eee, viral di Instagram tapi nggak viral di TikTok.
Heeh. Oh. Heeh. Wow. Dikit banget. Oke, berarti ada ya satu tren yang kamu ikutin dan itu sukses, tapi di satu platform tertentu ya, malah kalau pindah platform malah nggak sukses gitu.
Iya betul jadi kayak memang, eee, mungkin ya tren tersebut awalnya dari Instagram, ketika dibawa ke TikTok, ternyata belum se-booming itu mungkin aku, itu analisis aku ya.
Mmm. Oke. Tapi biasanya apa sih yang bikin kamu, eee, akhirnya ikut sebuah tren itu? Dari tadi yang awalnya di TikTok ya, kayak "a day in my life," terus "get ready with me," ter terus, eee, kamu pikir ternyata ini nggak srek gitu akhirnya. Sebenarnya awalnya bagaimana? Dan juga tadi kayak, eee, "w we will be we'll back again," segala macam tuh. Ini ngapain bikin, akhirnya ikut?
Iya. Oh oke. Awalnya tuh, pertama ya, tujuan aku tuh, ingin mencari viewers baru atau penonton baru, itu awalnya. Cuman kedua itu ternyata, aku tuh pengen, apa ya, merasa, eee, fit in-lah sama lingkungan sosial media tuh yang serba cepat, yang serba harus ngikutin tren gitu kan, karena kalau nggak ngikutin tren tuh pasti, eee, aku ngerasanya kayak
Heeh.
ketinggalan bangetlah. Masa kontennya gitu-gitu aja gitu, jadi butuh sesuatu hal yang baru, makanya aku ikut-ikutan tren, terus aku juga ngerasa FOMO kan, fear of missing out tuh. Jadi ya itu dia alasan aku ikut tren.
Oke. Mmm. Oh baik baik baik, menarik sekali, berarti emang ada ya kayak, eee, perasaan takut, eee, ini ya, enggak update info, terus juga di bi enggak bisa kayak bersosiasi bersosialisasi dengan teman gitu ya. Oh tuh juga, jadi FOMO juga, ngaruh juga gitu, oke.
Iya betul. Iya lagi.
<chuckles> Iya lagi. Oke. Tapi, biasanya ada nggak, orang yang paling berpengaruh ke kamu dalam mengikut tren ini? Kayak misalnya teman, atau mungkin ada kayak keluarga yang suka kayak ngajakin te te tren seperti velocity, atau mungkin atau mungkin rekan kerja, atau mungkin ada influencer di medsos yang menurut kamu suka gitu. Jadi kamu istilahnya ngikutin tren yang dia bikin gitu?
<laughs> Iya. Oh, oke. Yang paling mempengaruhi aku untuk ngikutin tren itu biasanya, eee, sirkel terdekat aku ya. Karena kan, sahabat-sahabat aku nih bisa dibilang ada 1 orang yang, eee, mungkin bisa dibilang seleb TikTok ataupun selebgram ya, karena followers-nya sudah hampir 300.000. Nah, jadi kalau misalnya lagi nongkrong tuh kami suka, ini, suka, apa, ya TikTok-an bareng gitu kan. Entah kontennya dari segi joget-joget atau mungkin dari segi, eee, pertanyaan-pertanyaan yang viral di TikTok. Contohnya kayak sekarang tuh, eee, pertanyaannya apa nanti eee, dia yang ditanyakan ke teman-temannya eee, misalnya contohnya gini deh, eee, "Pengalaman jatuh cinta pertama kali saat SD?" pertanyaannya itu kan. Tapi nanti ketika ditanya ke teman-teman tuh, yang ditanyakan beda. Jawabannya tuh lebih ke, "Siapa, eee, tukang jualan yang enak?" Itu kan jawabannya beda-beda nanti, ketika videonya di-compile, atau digabungkan, itu kan jadi satu kesatuan yang absurd ya kontennya. Nah itu kan lagi tren sa saat ini kan, nah teman aku tuh biasanya suka bikin konten-konten yang ngikutin tren. Nah dari situ aku juga kebawa gitu.
Wow! Mhm. Mhm mhm. Iya. Oh gitu, berarti tren pembohongan publik gitu ya, <chuckles> pembodohan publik gitu ya. Penggiringan opini juga ya, oke oke, hoaks berarti. Oke, baik baik menarik banget nih, eee, berarti memang ada teman yang sebenernya dia kayak selebgram atau influencer gitu ya, yang suka kayak ngajakin bikin tren-tren itu, ikutin tren buat juga dia kayak naikin engagement-nya dia gitu ya, dan menghasilkan viewer dan penonton. Oke, temannya ini paling berpengaruh, oke. Nah, eee, setelah ikut itu, ikut, eee, ajakan si teman, biasanya kamu tuh ngerasa kayak gimana, kayak ngerasa enakan, nyesel atau mungkin cuek aja nih? Dan biasanya ada nggak konsekuensi yang nggak kamu duga di akhir?
Ya. Betul. Betul. Iya bener. Mhm. En Eee, dulu tuh awalnya nggak enakan ya karena kan, aku tuh harus ngikutin <chuckles> briefing temenku ini, terus juga kalau misalnya, eee, temenku kan bisa dibilang orang yang perfeksionis, ya jadi ketika sudah take 1 video dan kurang puas di mata dia tuh, kami harus retake lagi se tapi itu kan bergeng itu, berenam ya, kami itu harus re retake lagi tuh berenam, dan temen-temen aku kan kadang suka males ya, yang namanya cowok lah, "Ah ribet ngapain? Udah seadanya aja." Gitu kan, aku juga merasakan demikian. Awalnya nggak enakan sih. Nah cuma gara-gara
Iya. Mmm.
eee, exposure-nya tinggi ya, kayak, "Itu siapa yang pakai baju merah? Itu siapa yang baju hitam?" Nah temen aku juga enggak pelit exposure, jadi dia kayak berbagi TikTok-nya, "Ini si ini ini si ini," gitu. Nah kalau untuk teman-teman, eee, pemula kreator sama aku kan itu momen, eee, panjat sosial ya, di mana aku bisa mendapatkan, eee, followers baru nih dari followers-nya, eee, sahabat aku ini gitu. Awalnya nggak enakan, tapi makin ke sini tuh, aku makin tau deh kayaknya batasan aku tuh nggak suka dengan tren yang seperti ini, contohnya kayak tadi, pertanyaannya yang diajukan awal apa, tapi di akhir video jadinya beda lagi nih, nggak absurd kontennya gitu, itu kan merugikan, eee, citra branding yang sudah kubangun sejauh ini. Nah kalau sekarang aku udah lebih berani sih untuk, eee, mengatakan tidak kayak, "Eh kayaknya gue nggak mau deh bikin tren begitu," gitu kan. Gitu.
Oke. Mmm. Iya. Mhm. Oke. Jadi sekarang tuh kayak lebih milih-milih gitu Kak ya.
Bener gitu ya, karena pernah satu momen keluargaku tuh tahu, eee, aku tuh dibikinin konten yang absurd, jadi disebarin di keluarga besar kan, itu jadi bahan pembicaraan yang, eee, ujung-ujungnya tuh diceramahin lagi gitu, padahal mereka juga nggak ngerti konteksnya.
Oke. Mhm. Oke. Jadi kasus di keluarga gitu ya. <chuckles>
Iya jadi pembicaraan hangat.
Sidang. Oke oke, baik baik. Nah, kalau sekarang misalnya kayak bisa mundur nih, kayak, eee, memutar waktu kembali ya, biasanya apa yang akan kamu lakukan dan beda dari, eee, waktu itu? Ada nggak kayak sesuatu yang mungkin ke akan kamu lakukan beda dan adakah kayak aturan pribadi yang kamu pegang, biar kayak nggak gampang ikut-ikutan lagi, kalau misalnya kamu bisa putar waktu?
Iya. Oh kalau misalnya aku bisa putar waktu, sepertinya sebuah anugerah yang bakal aku nikmatin ya. Karena aku ingin banyak merubah aspek dari, eee, ngomongin soal content creator tadi deh. Aku bakal menciptakan sebuah tren yang bukan, aku yang ngikutin tren, tapi aku yang membuat tren, sehingga orang-orang tuh ngikutin tren itu. Misal nih ada content creator namanya, Tina Sasha, dia tuh suka bikin, eee, konten lalapan platter. Nah aku tuh pengen seperti beliau gitu. Beliau tuh menciptakan sebuah tren yang, eee, cukup unik, dan sehat, dan banyak manfaatnya nih untuk orang banyak, jadi sehingga orang-orang tuh jadi hidup lebih sehat, pemilihan pola makannya diperhatikan lagi gitu, tapi tetap, eee, enjoy untuk dibuat ataupun dijalani trennya, gitu.
<chuckles> Heeh. Mmm, oke, jadi kalau misalnya kamu bisa putar waktu, kamu yang bakalan mulai duluan tren itu, dari menculik informasi di masa depan gitu ya? Oke dar
<chuckles> Iya betul ya, kayak Doraemon gitu ya, ada mesin waktunya.
Kayak Doraemon gitu, kayak Nobita berarti ya, oke. Dan sebenarnya nit aturan-aturan yang kamu pegang itu, ya udah, tren-tren yang bermanfaat, dan baik, dan gampang juga ya dilakukan di masyarakat gitu ya, bermanfaat. Oke. Baik baik baik, oke deh menarik banget nih cerita-ceritanya, sharing-sharing-nya malam ini. Terima kasih banyak ya, udah berbagi informasi dan juga insight-nya ya, sudut pandang barunya, dan tips dan triknya juga. Oke, baik, semoga bermanfaat dan semoga nanti bisa ketemu lagi di lain waktu, oke. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi.
Ah iya, betul. Ah iya betul, cerdas banget. Iya. Oh, oke. Iya. Siap deh. Iya sama-sama, aku juga senang bisa berbagi pengalaman dan dapat teman cerita, oke deh kalau gitu, sampai jumpa!